Então, eu queria falar com você sobre um assunto que me incomoda muito, sabe, porque eu acho que, eu pessoalmente não tenho uma boa um bom um bom relacionamento com minha alimentação, minha dieta em geral, a forma que eu me sinto, sabe, em questão a comida, e eu queria pedir, assim, seu conselho, desabafar um pouco sobre como isso se sente pra mim, sabe.
Claro, eu tô aqui pra isso. Eh, e esses essa situação que você tem passado, é referente ao quê? Por exemplo, você tem algum você desconta na comida quando você sente algum desequilíbrio emocional, ou você realmente tá insatisfeita com a questão da do seu corpo, o que seria?
Uhum. Então, assim, eu sempre penso sobre isso e não é uma questão, tipo, de me sentir gorda nem nada desse tipo, sabe, é uma questão, tipo, eu acho que, eh, às vezes eu penso que é até, assim, mental, sabe, porque eu, assim, não desconto em comida quando eu estou, estressada, realmente eu perco o apetite por completo, assim, quando eu estou, assim, com a mente cheia eu, nem pensar em comer eu penso, mas eu acho que isso virou um hábito pra mim, sabe, porque hoje em dia eu tenho um relacionamento muito ruim com a comida, assim. Meu peso é um peso normal, assim, eu não eu acho que o peso ideal pra minha pra minha altura, mas, eu, assim, <exhales> eu não como bem, em geral eu não, assim, como bem. Tem dias que, por exemplo, eu como eu tomo café da manhã, eu tomo um café ou só o café em si, aí, passa horas, aí, eu lembro que eu tenho que almoçar, isso é 15h, <laughs> e aí, eu como almoço, assim, rápido, e aí, passo o dia inteiro, eu quando vejo 22h eu não comi mais nada, tomei um café, tá entendendo?
Uhum. Uau! Então, você não o a questão não é então, você não tem nenhum problema relacionado a excesso de comida, é a ausência mesma, né?
Não. É a ausência, e eu acho que isso também me causa que meu sistema imunológico esteja um pouco fraco, porque eu por exemplo, eh, agora a mudança de de temporada, né, de clima etcétera, e como tá frio eu adoeço muito rápido nessas épocas. Eu mal saí de casa, esse <chuckles> agora que começou inverno, mal saí de casa, já adoeci 2, vezes. Então, assim, e eu não sei, sabe, o que tá acontecendo comigo.
E quando você sente fome, ela aparece devagar ou é de repente?
Hã, às vezes, assim, quando eu fico horas sem comer e m me esqueço, realmente, me esqueço, aí, eu lembro que eu tô com fome, eh, quando ap aparece, assim, do nada, assim, a fome, assim: "Ai, tenho que comer, tô com fome". Às vezes é, assim, devagar, às vezes, eu tô, assim, o dia todo, aí, eu sinto: "Ah, tô com um pouquinho de fome", mas, aí, eu não não s não sinto vontade de comer algo grande, então eu espero um pouco mais, até ter mais fome para comer uma comida mais grande, mas isso na verdade, eu não sei. Eu já fa pesquisei com a a inteligência artificial, também, sobre isso, sobre, se é algum tipo de problema mental ou algo a não sei, na verdade, é bem complicado, sabe?
Uhum. É, assim, eh, a princípio a gente não deve comer quando a gente tá com fome, e sim, eh, comer regularmente e criar uma rotina dela, né. Tem aquele famoso ditado, né, não é um ditado, mas as pessoas dizem, comer de 3 em 3 horas, eh, o nosso corpo, às vezes, ele dá sinais, e muitos dos sinais, eles não são tão necessários, assim. A nossa mente, ela mente para gente, e muita muitas vezes, por exemplo, para algumas pessoas, às vezes, o c o cérebro não consegue mandar uma mensagem, isso é só um exemplo, que ele está com fome, mas na verdade o que ele está precisando é de água, ele está as pessoas têm sede, mas ele manda sinais de fome. Então, assim, é interessante que você faça refeições pontuais, eu entendo a ausência de fome e muitas pessoas sentem algo parecido. Hoje, existem vários meios emagrecedores, pessoas com que tomam usam canetas emagrecedoras como Mounjaro, Ozempic e essas pessoas não sentem fome quando acordam e muitas delas deixam para comer somente à noite, e isso tem gerado um distúrbio muito grande no corpo, porque o corpo não entende. Eh, o que eu recomendo mesmo, eh, e uma dica, é você programar horários para você comer, mas fica difícil comer quando não tem fome, certo?
Uhum. Hum. Hum. Hum. Sim.
Então, uma sugestão para você é comprar iogurtes proteicos, para você manter a proteína no teu corpo, então existem várias marcas de iogurtes proteicos que têm uma quantidade significativa de proteína, então se você vai tomar por que por que eu digo isso? Porque é uma coisa mais fácil de digerir, já que você não sente fome, entende?
Uhum. Hum, uhum.
Isso vai ajudar no teu corpo, para que você não sinta sonolência, para que você não sinta outros consequências da ausência da comida.
Nossa, achei bem interessante essa dica, né, porque eu não realmente, não sabia que não era para comer quando você sente fome, eh, aí, nesse momento, assim. Então é algo que eu não sabia e eu acho que é bem interessante essas dicas, né, porque eu, também, às Eu não como muito iogurte grego, porque eu sou uma pessoa que gosta mais de sabor. Então se eu vou comer um iogurte grego é um que tenha sabor. Mas, eh, tem uma dica que eu, realmente, uso que é minha mãe quando ela estava grávida do meu irmão mais novo, ela teve diabetes, né, de gravidez, e, aí, ela comprou um chia, chia que é aquelas s que é muito bom, né, eu fui pesquisar sobre, para que que servia, né, porque não tem sabor de nada, e eu vi que tinha muitas eh, que era muito bom para saúde. Então eu comecei a colocar chia em tudo que eu como, até até no café, às vezes. <chuckles>
Que é sim. É, que é incrível. E o a questão da chia é que ela acaba dando uma saciedade, então você acaba não sentindo fome, então é b mas é uma excelente chia. E, eh, tem diversos tem diversos que podem te ajudar. Eh, eu penso que, às vezes, é difícil, porque, por exemplo, e ta tem pessoas que têm problemas com sabor de whey protein e outras coisas. Mas, é é complexo você tomar um café e só jantar. Pra uma pessoa que está com que às vezes, que quer fazer uma dieta e, para um momento e ela quer emagrecer, é interessante que você só coma se você sentir fome e isso já é uma coisa deixa o corpo o máximo possível. E há pessoas que fazem jejum intermitente, então elas começam, eh, por exemplo, 20h e só vão comer no outro dia no almoço, por exemplo, ou no jantar, fazem jejum de longo longo longo curso. Mas para você, por exemplo, precisa identificar o que isso está acontecendo. Eu indicaria, também, você procurar um profissional da saúde, nós temos hoje nutricionistas e nutrólogos que são especialistas para poder criar uma uma dieta balanceada, que te possa te ajudar. Eh, não não acredito que seja saudável você só comer algo de manhã e deixar para jantar à noite. Porque você também pode ter sono à noite, você pode na verdade, não sono, você pode ter fome, isso pode indicar até mesmo e, eh, não sei, mas eu queria saber, também, você levanta de madrugada, às vezes, com fome?
Hum. Uhum. Sim. É, n não. Na verdade, de madru às vezes eu fico acordada até tarde, e aí eu sinto fome.
Então, ele tenta compensar de alguma maneira. É como a compulsão alimentar. A pessoa, às vezes, tem uma ansiedade muito forte, por isso que é interessante você entender a questão emocional. Eh, a compulsão alimentar, por exemplo, é algo que a pessoa tem um excesso de ansiedade, e ela e ela e ela precisa ser escapada de alguma maneira. E uma das formas que ele escapa com essa com a <clicks tongue> com a compulsão, é através da alimentação. Às vezes, quando tem um café da manhã muito fraco. Por exemplo, tomou café, come um biscoito de cream cracker ou, às vezes, só toma um café. À noite, essa pessoa tem tendência a sentir fome, e aí que tá o problema. Ela come o que vem pela frente e não tem muito c critério. Se tiver feijão e um brigadeiro ela mistura e come, porque é uma fome fora do comum. Então isso causa um distúrbio. Então assim, comer é melhor comer nas horas certas. Você me disse que que você fica acordado até à noite e você sente fome, certo?
Hum. Sim. Sim.
Então, essa fome por exemplo, comer antes de dormir, eles recomendam que você coma até 20:00, porque o corpo tá fazendo um processo de digestão, essa digestão que f tá fazendo o seu corpo é muito mais lenta, então esses alimentos eles tendem a não ser bem aproveitados, e de maneira que você ganhe peso, e também não a todos os nutrientes não são feitos, e ela é mais lenta, fazendo você ganhar peso, entende?
Ah. Ah. Sim, nossa, eu não sabia disso, e faz muito sentido, né, porque às vezes, eh, eu vejo que eu ganhei algum um pouco de peso sendo que nem comi, assim, direito, sabe, mas faz mu sabe, outra coisa que eu queria mencionar também, que, por exemplo, eh, tem vezes que eu como bem, mas eu co eu não como bem, assim, eu como tudo que vem pela frente quando tá chegando aquela aquela v hora do mês, sabe, eu sinto aquela fome, mas, durante, assim, normal, meus dias normais, eu a a como você mencionou, né, eu como tudo que vem pela frente quando chega, tá de noite, assim, dentro de madrugada <chuckles>
Uhum. Sim, mas é, há um perigo nisso por questão do do teu metabolismo, né. Como disse, ele fica lento, as enzimas digestivas e todas as questões, elas não fazem tanto efeito assim, e aí, por exemplo, tudo que você comeu não não tá sendo aproveitado, e aí você tem um grande acúmulo de gordura, né. O corpo então, e po e pode também alterar a questão do açúcar no sangue. Então tem diversas fatores que prejudica nessa questão desse descontrole. Então, eh, o que eu recomendo mesmo, às vezes, é procurar um médico, que se e é sempre bom fazer um check-up e f e consultar um nutricionista, e não entrar nessas dietas muito loucas que eles passam, e sim uma coisa que você consiga fazer, entende?
Sim. Aham. Sim. Hum. Nossa, eu eu agradeço muito todas essas dicas que você mencionou porque, realmente, muita coisa eu não sabia. Eu sabia do metabolismo, né, mas muita informação nova para mim e eu acho que você me educou bem nessa área da alimentação, porque, realmente, minha alimentação é algo bem louca e suas dicas foram, assim, essenciais para minha vida. Eu vou tentar colocar tudo isso em prática e melhorar minha dieta.
<chuckles> É isso! Eu espero que você fique muito bem, que você se alimente bem, experimenta acordar amanhã, comer uma fruta, eh, ter uma alimentação saudável. Acredito que dessa maneira, e nada tão forçado, sabe? Ingerir bastante água, isso vai ajudar você a ter o resultados incríveis e se sentir melhor e não ter esses picos de fome.
Uhum. Hum. Hum. Uhum. Nossa, agradeço muito de novo por ter me escutado e me dado esses conselhos, é uma conversa muito boa e essencial para minha vida. <chuckles>
É isso. Eu estou aqui.
Até a próxima.